بُص بصراحة كده أنا عندي مشكلة دايمًا مسببة لي تشتّت و وتوتُّر، وباحس إن أنا مش باعرف أعمل أي حاجة في حياتي بسببها، وهي بقى الموبايل. الموبايل بتاعي أنا يعتبر آآ 24 ساعة ماسكاه، آآ لو أنا حتّى باعمل حاجة مهمة مثلًا آآ مثلًا باذاكر باشتغل أي حاجة، بالاقي دايمًا الإشعارات بتاعته بتشتّتني، وطول الوقت حاسّة إن أنا مش عارفة أركّز في حاجة ولا عارفة أنج أنجز ف في حياتي شوية، فبجد أنا بجد محتاجة نصايحك أوي في الموضوع ده، علشان هو فعلًا بدأ يأثّر عليّا، لدرجة إن أنا واقفة مكاني مش عارفة أنجح مش ع مش عارفة أحقق أي إنجاز في حياتي.
أنا متفهّم جدًا الإحساس اللي أنتِ بتمرّي بيه، وعارف قد إيه آآ إحساس إن دايمًا فيه متشتتات وبالذات إن كمان المشتتات كترِت أوي، وبتكتر كُل يعني ما بيعدّي الوقت، وعارف قد إيه إن الموضوع ممكن يكون مأثّر في حياتِك سواء المهنية أو حياتِك ال حتّى في البيت، آآ ب يعني الموبايل دايمًا بيأثّر بشكل سلبي دايمًا بيخليكِ مشغولة ما تقدريش تعملي الحاجات اللي وراكِ، بس خلّيني أعرف برضه إيه يعني آآ هل الموبايل والّا والّا مثلًا ممكن يكون التابلت والّا والّا ممكن يكون الجهاز ال يعني ال اللي بتستخدميه على ال الكمبيوتر، إيه أكتر حاجة منهم دايمًا بتبقى متاحة بالنسبة لِك، ودايمًا هي اللي بتأثّر بالتشتت أو بتخلّيكِ تبقى مشغولة دايمًا عن البيت وال آآ والشغل وحياتِك المهنية وكده؟
هو طبعًا الموبايل، لإن هو آآ أصغر حاجة، وهي آه حاجة صغيّرة ولكن للأسف تأثيرها كبير جدًا، آآ دايمًا ألاقي آآ آآ مثلًا أنا قاعدة، طول ما أنا قاعدة أقعد أفتح الموبايل وأشوف الإشعارات، آآ أروح مثلًا أول ما اصحى من النوم كمان، أروح ماسكة الموبايل أقعد أفتح بقى Instagram والFacebook والWhatsApp وأقعد أشيّك بقى على كُل الجروبات وكُل الرسايل، آآ مثلًا بالليل م برضو بيأثّر على نومي، بافضل ماسكة كده الموبايل وفاتحة ال ال الTikTok بقى وال والريلز والفيديوهات القصيّرة دي، وأقعد أتفرج عليها و وباحس إن أنا دماغي يعني بتنشغل جامد أوي في المواضيع دي، وفعلًا بافضل مركّزة فيها كتير أوي، أكتر ما باركّز في حياتي أو بإن أنا أخطّط لشغلي أو أخ أو أخطّط في دراستي مثلًا، آآ مثلًا الامتحانات بتاعتي قرّبِت جدًا، وأنا برضو مش عارفة أتغلّب على مشكلة الموبايل، مش عارفة اذاكر مش عارفة أركّز، بجد مش عارفة أعمل إيه.
إمم. آه. طب طب هل جرّبتِ إن أنتِ يعني أو يعني سيبيني أسألِك أقول لِك أنتِ آآ، في مَرّة مثلًا قعدتِ مع نفْسِك وشُفتِ أنتِ في الشهر مثلًا بتستخدمي الموبايل قد إيه وقت، آآ وهل مثلًا فتحتي ال اللي هو التطبيق بتاع الموجود في الموبايل اللي هو بيحسب لِك أنتِ قعدتِ قد إيه فاتحة الScreen بصورة متو يعني بصورة مستمرّة، أو أو بصورة إن أنتِ مت يعني ما تقطعيش خالص الموبايل، هل مثلًا آآ أخدتِ بالِك من استخدامِك سواء مثلًا، بالشهر أو بالأسبوع أو باليوم؟
آه طبعًا، أنا استخدامي كتير جدًا، وبالاقي إن أنا معظم اليوم تقريبًا قاعدة على الموبايل، حتى لو أنا زي ما قُلت لك باذاكر، برضه بافضل كل شوية أفتحه ويمكن في إشعارات بتيجي لي كده على الشاشة، أ تخليني أفتحه، أقعد بقى أدوّر في الج في ال في الجروبات بقى وادوّر في كل حتّة كده واتس يعني أتشِغل جامد في التليفون وانسى بقى إن أنا كنت باذاكر بقى، أو إن أنا ورايا شغل، أو إن أنا ورايا مهام مثلًا أقوم أعملها في البيت، آآ، مثلًا لو ورايا مشوار ممكن أأجّلُه وأكسّل، باحس التليفون بيخل بيخليني دايمًا خم خملانة وكسولة.
طب وهل اتصالِك بال بالإنترنت أو بال آآ، يعني إن أنتِ ت تتواصلي مع الناس، هل دي حاجة يعني هي من أكتر الحاجات الصارمة اللي بتخليكِ تبقي مشغولة دايمًا على الموبايل؟ والَّا ممكن يكون مثلًا تطبيق أنتِ تستخدميه مثلًا لعبة بتلعبيها، هل ال يعني ال الإلهاء ده بيكون من أنهي نوع؟ من نو من نوع مثلًا تواصل اجتماعي؟ والَّا من نوع آآ، تطبيق بتستخدميه، آآ، حاجة مثلًا بت بتقريها، آآ، أغاني بتسمعيها مثلًا، بتحبي تسمعي أغاني كتير فبتنشغَلي عن المهام بتاعتِك ال وبتفصِلي عن الحياة اليومية يعني.
لأ بُصّ، هو طبعًا أنا دايمًا بيكون السبب إن أنا باقعد أسكرول وخلاص أقعد أقلِّب كده في الفيسبوك، أنزل لتحت أجيب الأخبار مثلًا، أ أفتح الإنستجرام، أقعد بقى أجيب صفحات اللِبس دي علشان أنا أصلًا شخص مدمن لِبس، ومدمن إن هو يقعد يشتري أوردرات بقى وكده، أقعد بقى أجيب صفحات اللِبس وأتفرّج على الستوريهات بتاعتها، لدرجة إن أنا فعلًا يعني الموضوع وصل معايا لدرجة، إن أنا لو مثلًا مفروض عليَّ مثلًا آآ، أنشر الغسيل بقى مثلًا، وأنا عايزة أخرج أنشرُه دلوقتي حالًا وخلاص آآ، عاملة حسابي إني خارجة البلكونة، ألاقي مثلًا ص صفحة آآ، جه لي إشعار إن هي نزّلت استوري جديد وحاطّة فيه مثلًا آآ، Dress جديد نزل عندهم، ألاقي نفسي سِبت كل حاجة، وقاعدة وعمّالة باتص ب باتفرّج و وأقعد أقلِّب بقى كده في الستوري وأشوف اللِبس اللي عندهم أكتر، أدخل على الصفحة وأشوف نزّلوا إيه وإيه القديم، يعني بالاقي نفسي فعلًا الموضوع ده بياخد منّي جامد، بياخد من وقتي ومن طاقتي، لدرجة إن أنا فعلًا حاسّة إن أنا آآ، بقيت مُنغمِسة جامد أوي مع الموبايل ومحتويات الموبايل كلّها، بقيت باحسّ إن هو اللي بيسيطر عليَّ.
آه. بُصّي أنتِ في الحالة دي محتاجة، يعني آآ يعني ممكن أقول لِك إن أنتِ تجرّبي آآ آآ تحاولي إن أنتِ تقلّلي الوقت شوية بتاع الموبايل، آآ محتاجة إن أنتِ تحطي وقت معيّن لليوم، تقولي مثلًا أنا آآ آآ هاقعد مثلًا عليه ربع ساعة بس في اليوم، وبيكون في تطبيقات بتساعد على الحاجة دي، لو أنتِ مثلًا مش هتقدري إن أنتِ تحسبيها بنفسِك، آآ، تقدري إن أنتِ تستخدمي التطبيقات دي إن هي تساعدِك، إن هي تحسب لِك لو مثلًا عدّى ربع ساعة أو عدّى تِلت ساعة في اليوم، يبتدي إن هو يقفل لِك التطبيقات المعيّنة دي، بحيث إن برضه يبقى حاطة تبقي أنتِ حاطة زي يعني مساحة لليوم ما تعدّيهاش ولا تقلّلي عنها، بحيث إن وطبعًا مش هت يعني مش هتقدري إن أنت ت ت يعني تحطي مثلًا تكوني واحدة بتستخدمي الموبايل بال5، وال6 ساعات، وفجأة تستخدمي الموبايل تِلت ساعة، آآ ممكن تجرّ يعني ت تجرّبي الموضوع ب بال بالتدريج، في الأول مثلًا تعملي ساعة أو ساعتين، بعد كده تقلّليها لنص ساعة، بعد كده الشهر اللي بعده مثلًا تخلّيها آآ ربع ساعة بس، آآ، لأن ده هي يعني هيلاحظ معاكِ إن أنتِ في وقت كبير أوي كنتِ بتقعديه وبيضيع مثلًا في الموبايل، آآ بيضيع إن أنتِ مثلًا ما بتلحقيش تخلّصي المهام اليومية، زي نشر الغسيل والحاجات دي كلها، آآ لما تلاقي بقى إن أنتِ ابتديتِ إن أنتِ تعملي المهام اليومية، ويبقى كمان عندِك وقت زيادة تعملي فيه أي حاجة تانية، آآ تقدري مثلًا إن أنتِ تروحي ت تخرجي برّا، تشوفي الناس شوية، ت ت تجري شوية، تعملي أي رياضة، ده هيفرق جدًا بالذات لو أنتِ مش بتستخدمي في الوقت ده الموبايل يعني.
بُص هو أنا ما فكرتِش قبل كده إن أنا أعمل رياضة في وقت فراغي مثلًا، آمم زي ما قُلت لَك الموبايل واخد وقتي كُلّه، آآ بس أنتَ دلوقتي قُلت لي حاول مثلًا إن أنا أنزِل تطبيقات بقى تمنع ال الاستخدام الدايم يعني، ولكن مثلًا لو أنا بَقى عندي مثلًا جروبات للمذاكرة وجروبات للشُغل، وكُلّ واحد فيهم لازم أكون متواجدة في الوقت اللي هيبعتوا فيه Message مثلًا عشان أدخُل أ أبُص عليها وأشوفهم عايزين حاجة مُهِمَّة مِنّي والّا لأ، فدي بَقى أتغلِّب عليها إزّاي؟ ما هو التطبيقات دي هتخلّيها هتخلّيني التليفون بتاعي كُلّه يتقفل.
يستحسن إنِِّك مثلًا تخصّصي 20 دقيقة في اليوم، في آخِر اليوم أو في أول اليوم الصبح، أنتِ ممكن تقسِّميهم 10 دقايق الصبح، 10 دقايق بالليل، بحيث إن ترُدّي مثلًا على كل الإيميلات أو كل المسدجات المُهمَّة، آآ وتبقي مثلًا معرفاهم الصبح إن أنا مش هاعرف أفتح الموبايل تاني غير على مثلًا س يعني على 21:00 قصدي يعني إن أنتِ ت تفهَّميهم إن أنتِ مش هتكوني متواجدة تاني غير بالليل، آآ تقدري ت تخُشِّي معاهم وتتكلمي، وتقدري تردّي على أي حَد، بحيث إن الموضوع ما يبقاش اللي هو أنتِ حَتّى كمان تبقي ده كمان يعني ده كمان هيدِّي لِك آآ، يعني آآ، يعني أصلاحية إن أنتِ تكوني مش متواجدة على طول مش مُتاحة على طول لكل الناس، وده هيعلى أوي عنهم، يعني ع يعني صورتِك هتعلى أوي عندهم، بحيث إن هُم يعرفوا إن الشخص ده هو مركز أوي مع وقته، مش دايمًا بيفتح الموبايل لأ، أنا لو عايزُه المفروض أبعت له في وقت معين، ده كمان هيساعدِك إن أنتِ حتى تحِسِّي ب يعني إن الوقت ده مش مش حاجة سهلة أوي إن أنا أدّيها لل للنّاس اللي أنا أعرفهم لأ، ده أنا آآ مُهم أوي إن أنا يعني أكون متواجد في الأوقات بس اللي أقدر أكون متواجد فيها، مش الموضوع ما يبقاش يعني اللي هو بطريقة بزيادة، لإن مش بيبقى حلو ومش هيتفهم بطريقة كويسة للنّاس.
إمم. صح. أنت عندك حق، بس أنا مثلًا لو عندي مثلًا ش مذاكرة دلوقتي وقاعدة بقى باذاكر وكده ولقيت نفسي إيدي هتروح على التليفون برضو غصب عنّي كده وأروح بقى لاغية التطبيق ده وأقعد برضو أسكرول بقى وبرضو مش عارفة أتخطى الموضوع ده، ساعتها بقى أقدر أتصرّف إزاي؟
حلو أوي يعني أنا آآ يعني كنت هاقول لِك على حاجة آآ يُستحسن إن أنتِ تجربيها زي ال آآ يعني تكنيك اسمه pomodoro تكنيك ال التكنيك ده بيكون عبارة عن أنتِ بتعملي جلسات مذاكرة بيكون مثلًا مدة الجلسة 25 دقيقة وتاخدي 5 دقايق آآ يعني اللي هو زي بريك أو تفصلي شويّة عن المذاكرة، فال يعني ال النظام ده آآ عتقد إن هو هيكون ملائم معاكِ، و ولو أنتِ طبقتيه هتبتدي مثلًا إن أنتِ تذاكري لمدة 25 دقيقة تبقي ضابطة مثلًا تايمر أو ضابطة بقى ساعة حطّاها قدّامِك بحيث لمّا يعدّي 25 دقيقة دي تقدري إن أنتِ تفصلي وت زي ما تقول لي كده تع يعني تعيدي تاني طاقتِك، فهتقدري في ال5 دقايق دي تبصّي على ح أي حاجة أنتِ كنتِ عايزة تبصّي عليها ولكن أنتِ برضو محدودة بوقت معيّن وده مش هيدّي لِك أريحية أو إن أنتِ تفضلي قاعدة على الموبايل وترجعي تاني 25 دقيقة تذاكري، و ولو يعني جربتِ ال ال ال الطريقة دي هتفرق معاكِ جدًا وهتحسي بإنتاجية أعلى، وبعد 4 جلسات بتاخدي بريك كبير أوي بيكون مثلًا 20 دقيقة أو حاجة آآ، بس بس آه بس لازم تكوني مثلًا ذاكرتِ بتاع ساعة أو حا
حلو أوي. ياه! ده جميل أوي، أنا على فكرة أول مرة أسمع عن ال طريقة البومودوري دي، يعني ده تطبيق كده أقدر أنزّله على الموبايل يعني وأستخدمه؟
آآ، سواء تطبيق أو أنتِ مثلًا هتضبُطي الوقت مع نفسِك، الاتنين شغال والاتنين هيبقوا مفيدين أوي معاكِ، المهم إن أنتِ تطّبقي ال ال التكنيك ده صح، آآ، وتستفادي منه على قد ما تقدري، حتى ال5 دقايق دي أنتِ ممكن بدل ما تقعدي فيهم على الموبايل تبتدي مثلًا تعملي رياضة بسيطة، تبتدي مثلًا تتكلِّمي مع حد في البيت، برضه يستحسن إن أنتِ ما تقعديش على الموبايل في ال5 دقايق دي، وتسيبي مثلًا الموبايل ده في البريك الكبير اللي هو بيكون تِلت ساعة أو نُصّ ساعة.
حلو أوي. امم. صح. جميل أوي بجد، أنا حاسة إن إن كمان يعني ن نصيحتك دي آآ، خلّتني كده أحس إن أنا مرّتبة وقتي مرّتبة نظام كده ع ما عنديش فوضى في دماغي، أنا بجد عايزة أشكرك أوي، أنا حاسة بجد إن الموضوع ده فرَق معايا، وأنا على فكرة أنا هابدأ أجرّبه يعني بسرعة، بأقصى سرعة هابدأ أجرّب الموضوع ده، و وهالاحظ الفرق، وعلى فكرة هاجي أقول لك على طول، أنا بجد عايزة أشكرك أوي.
برافو عليكِ، دي أول خطوة أنتِ أخدتيها في طريقِك إن أنتِ تس يعني ت تبطّلي التشتّت المستمر عن طريق التليفون أو الحاجات اللي بتشتّتِك، وأنا دايمًا موجود ولو في أي حاجة أنا أقدر أساعدِك فيها أنا هاكون ممتن جدًا ليكِ.